É isso mesmo, não importa o quanto, né, o importante é você fazer todo dia um pouquinho que aí o resultado vem, é não não desistir.
Isso. É, concordo. Totalmente.
Ah, mas muito bom saber disso. E, eh, você falou do banho, você falou de assistir série, e comida você gosta de de cozinhar alguma coisa pra você comer, tem alguma coisa confortável que você goste de comer?
Uhum. Gosto. É, então, cozinhar eu gosto de fazer coisa doce, sabe, eu gosto de fazer bolos. Então, eh, bolo bolo de milho, eu gosto, eu ten eu tentei fiz recente recentemente um bolo de leite que eu vi na inter no inclusive eu vi no TikTok, é uma receita que eu vi no TikTok. Eh, eu com cafezinho.
Uhum. Oba. Hum. Com um cafezinho pós trabalho, pós banho.
Exatamente. Nossa, é uma delícia, eh, mas comida ca eh, salgada eu acabo fazendo o básico, sabe, não tenho muito o cardáp
Sim, até porque, né, se leva uma vida muito regrada na academia e não faz sentido.
Uhum. É, mas meu na meu namorado cozinha, é por isso que eu não faço. <laughs> E ele cozinha bem. <laughs>
Ah, entendi. Ó, outra coisa que te ajuda a desconectar depois do trabalho.
Sim, pois é, né, mas faz parte. <laughs>
Muito obrigada por compartilhar comigo, viu, eu adorei nossa conversa.
Por nada. Eu por eu também adorei, até uma próxima, viu. <chuckles>
Até uma próxima.

Não consegui encontrar essa abertura assim, uma galera animada que até encontrei pessoas que marcavam, mas que não faziam sabe tipo chegava no dia tinha uma desculpa, ou isso e aquilo, e é uma coisa impensável no Brasil, né. A gente sempre pens
Uhum. É não, a gente tipo sexta-feira era o sextou, a galera ia em peso, era muito bom mesmo.
Uhum. Exato. Tomar um chopp, resenhar, falar de como foi estressante a semana, e tipo, já dar aquele start no no final de semana, né. <laughs>
Uhum. Exatamente, e na segunda-feira todo mundo comentava o que tinha acontecido ali na sexta.
Que tinha acontecido, é verdade, é vero. É muito bom. Mas assim, eu costumo ainda fazer outros ha outros hábitos, eh, depois do banho por exemplo, eh, eu sempre faço um café, eu gosto de tomar café mesmo se não for pra co comer alguma coisa, sabe? Fazer um cafezinho.
<laughs> Isso é ótimo. Conta. Tá bom, me eh, mesmo só o cafezinho puro?
É um cafezinho ali, e eu gosto de de eu tenho aqui em casa, eu moro em um apartamento que é térreo, E aí eu tenho um quintalzinho, sabe? Então volta e meia pois é, aí volta e meia eu estou ali no quintal, faço um um café, fumo um cigarrinho, vou pensar na vida, vou também ter aquele meu momento é exato, aquele meu momento de desestressar, sabe, porque todo mundo merece, né. <laughs>
Certo. Ai que gostoso. Sim, a Holanda, né. Sim, bom, né, apreciar a natureza.

Um churrasquinho, né, tem que ter, como não, uma música brasileira, uma galera, eu tenho alguns amigos aqui que eu fiz, eh, mais brasileiros mesmo. Então, eh, sempre que a gente tem uma oportunidade ou eu eu recebo os meus amigos aqui em casa, ou então eles também fazem coisas na casa dele, isso tudo ajuda a de estressar né, a desconectar também.
Sim. E você vai. É, total, né, porque, eh, essa rotina do trabalho durante a semana toda, ela é mesmo estressante, né, você tá todos os dias ali fazendo, eh, resolvendo problemas, por mais que você goste que você tenha escolhido sua profissão e goste do que do do que você faz, muitas vezes, eh, tem partes do seu trabalho que você fez mas você depende de outra pessoa também para fazer a parte deles, e aí as coisas não andam como você queria que andasse se você fizesse tudo sozinha não é, então a colaboração tem que esperar, né, tem que aprender a esperar.
Hum, hum. Hum hum. Sim. Exato, exatamente. Uhum, uhum, infelizmente. <laughs> É verdade, é verdade, é é uma é um exercício diário, né, de paciência, de aprendizado, mas a gente vai le vai levando e vai vai aprendendo mesmo. Eh. E eu gosto também, outra coisa que pós trabalho super me desestressa, é assistir alguma coisa legal, sabe. Uma série, um filme, ou até mesmo um programa, nem que seja
Uhum. É verdade. Diga. Boa. O que que você gosta de assistir?
Olha, eu gosto de eu vejo Netflix, os streamings, né, no geral, aí eu procuro, se for filme, eu gosto de ver ficção científica, eu acho muito bacana. Então eu normalmente procuro, se for filme, ficção, série, eu acabo vendo um pouco de tudo mas, por exemplo, eu assisti umas bobinhas, eh, esses dias eu eu terminei a a última temporada de Wed Wednesday que é aquela da da Wandinha Adams.
Sim. Que legal. Aham. Sim, você gostou?
Ah amei, como não gostar. A Ortega arrasa demais, né. Todos os perso todos os o os os personagens eu acho dessa série, apesar de não ser uma história "oh" mirabolante, mas é muito bem feita, né, e eles interpretam muito bem. Então
Uhum. Incrível. Uhum. Muito.